อืม อือ ๆ ๆ มันแบบ สภาพการณ์เปลี่ยนอะเนาะ
ใช่ แต่ ถูกต้องเลยค่ะ อืม แล้วแบบนี้ทางคุณ เองน่ะค่ะ คิดเหมือนเราไหมคะว่า บริษัทควรที่จะแบบว่า ควรมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานเครียดน้อยลงอะค่ะ?
เออ เออ ก็เนี่ยเรื่องของแบบ <tsk> เขาเรียกว่าอะไรอะ การวางแผนการทำงานอะเนาะ คืออย่างที่บอก อะ
อืม ค่ะ
บางทีก็เข้าใจว่า เฮ้ย มันจะต้องมีแบบบางช่วงเวลาเนาะ ที่ เฮ้ย งานมันมาชนกัน หรืออะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ถ้าเกิดว่า มันก็จะ มันก็ จะ โหลดหน่อย ใช่ไหม ณ ช่วง เวลา นั้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ หรืออะไรที่มันแบบพอจะจัดการตรงนี้ได้ แบบไม่ให้เจอบ่อย ๆ อย่างเงี้ย มันก็ ก็ ก็น่าจะโอเคนะ น่าจะดีขึ้น แล้วก็ดีนะ อ ถ้าเกิดว่า มีแบบพวกมุมพักผ่อน อะไรอย่างเงี้ย ให้มีเวลาได้แบบไปนั่งพักบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม อืม อืม เป็นมุมพักผ่อน โอ้ อันนี้ก็จริง นะคะ มันเหมือนควรที่แบบ เป็นมี coworking space อะ ให้พนักงานอะ ทำงานที่ไหนก็ได้ เพื่อที่จะผ่อนคลายตรงเนี้ย เรามองว่าบริษัทแนวใหม่ ๆ ยุคเนี้ยค่ะ มัน เหมือนเขาทำซัปพอร์ตพนักงาน เพิ่มมากขึ้นไหมคะ? มีทั้งแบบ work from home แล้วก็ทำงานที่ไหนก็ได้ แล้วก็เป็นแบบไฮบริดตรงเนี้ย รู้สึกว่ามันก็ลดความเครียดได้เยอะเหมือนกันนะคะ ความเครียดจากการ เดิน ทาง จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อะค่ะ
ใช่ ๆ อือ อือฮึ ค่ะ เออ อา อา อืม อืม เออ การเดินทางเนี่ยนะ มัน มันเครียดเยอะอยู่เหมือนกันนะ เนาะ มันใช้เวลา เยอะ นะ พูดถึงว่า อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ ยิ่งโซนกรุงเทพเรารู้สึกว่า มันเสียเวลากับการเดินทางโดยใช่เหตุ อะค่ะ ตอน บางทีอะรวม ๆ กันอะไปกลับ 6 ชั่วโมง ที่เราจะต้องแบบเสียเวลาตรงนี้ เรารู้สึกว่า เออ มัน เวลา 6 ชั่วโมง ที่ต้องรอรถตรงเนี้ย ไปทำอย่าง อื่น ดีกว่า
โอ้โฮ <chuckles> ค่ะ เออ ใช่ไหม? อือ แต่นี่มันก็อย่างว่าแหละ อยู่ที่งานที่ทำอะเนาะว่า เออ มันเป็นแบบ
ใช่ แทนที่จะ ค่ะ
อ งานอะไร? แล้วก็สามารถแบบ เออ work from home ได้หรือเปล่า? อะไรอย่างงี้ หรือว่าใช้เวลาไม่มากเมื่อไปออฟฟิศ? อะไรอย่างเงี้ย จะได้มีเวลาแบบ เดิน ทางกลับบ้าน โดยที่ไม่ต้องไปฝ่าฟันการจราจร <laughs> ที่รุนแรง <laughs>
อือ ค่ะ ซึ่งก็มี หลังจากนั้น จ ถูกต้องค่ะ ยิ่งวันไหน ใช่ ๆ ยิ่งวันไหนฝนตกนะคุณรู้สึกว่า โอ้โฮ มัน ค คูณ มันรอนาน คูณเพิ่มไปอีก 3 เท่าเลยค่ะ รู้สึกว่า โอ้โฮ กว่าจะมีอะไร รถผ่านมาแต่ละอย่าง แล้วฝนก็ตกกระหน่ำ เราก็ยืนเปียกฝน กางร่มกันก็ โอ้โฮ รอรถนานมากอะ บางทีเรายืนจนรู้สึกว่า ฉันมาทำอะไรที่นี่ ทำไมฉันจะต้องมาลำบากขนาดนี้ กับการรอรถเมล์ของฉัน
โอ้โฮ คือ อืม มันล้ามากเลย อะ <laughs> อือ อือ เออ มัน เหนื่อยล้ามากเลยเนาะ การแบบรอ แล้วคนเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ นาน มากกว่าจะไปถึง บ้าน <laughs> อือ อือ
ใช่ ๆ ค่ะ ถูกต้องค่ะ อันเนี้ยแบบนานมากจริง ๆ ค่ะ รู้สึกมันอาจจะแบบ สะสมมากับความเครียด ได้นะคะ รู้สึกว่า พอมันเพลียจากการเดินทางตัวเนี้ย มันจะทำให้อารมณ์ของตัวเราเองอะค่ะ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ ค่ะ
แน่นอน